Ну, мой молодой человек, он вообще очень такой чувствительный, он очень ранимый, он очень романтичный. То есть даже если, когда я сижу, например, злая, мы поссорились, он может как-то подойти, поцеловать, обнять. Я могу там даже как-то сказать: "Ой, отойди, там, не хочу, отстань". А он всё равно очень деликатно, он может отойти, потом опять подойти. Иногда бывает, что он знает, что я люблю какие-то вкусняшки, например, шоколадки, конфетки, тортики, он может специально подой пойти в магазин купить, вот так вот, как-то заботиться обо мне и мило он так всё это делает.
Мгм. М. Ага. Ага. Мгм. Та. Но да, звучит действительно очень мило. Но, а если говорить про быт, вот как тебе кажется, быт как-то повлиял на ваши отношения?
Быт и вот, кстати, были у нас, конечно, проблемы с этим, но сейчас вроде бы всё более-менее, потому что, например, он, э, в быту очень такой педантичный, у него всё по своим местам, у него там, э, на полке, например, в вот там же полка с шампунем, полка с кремом, там стоит, э, зубная паста, да, действительно так. Это обычно у женщин такое бывает, а у меня, наоборот, небольшой творческий беспорядок и хаос. То есть у нас были споры по этому поводу.
Мгм. <chuckles> Так. Ну да, по-разному, мгм. М, ну, надо думать. И как вы, как вы с этим справлялись? И всё-таки, как это влияло на ваши отношения: они становились холоднее или нет?
Ссорились постоянно, он бывал мне какие-то такие колкости мог позволить в мой адрес, что я грязнуля или что-то такое. Я, кстати, обижалась, мне как-то обидно было, то есть, я-то это не специально делала, то есть, просто я такой человек хаотичный.
Мгм. Ну, конечно. Мгм.

Да никак, в 1 просто прекрасный вечер мы все стояли, собственно, моя подруга, этот молодой человек около ресторана, по-моему, или клуб, я уже не помню, и ждали такси. То есть, э, у него не было и на тот момент машины, мы ждали такси, собственно, и подъезжает их такси, и был его друг с машиной. И он такой спрашивает: "А ты с ними едешь?" Я говорю: "Нет, мне совершенно в другую сторону". Он говорит: "Ну, вроде мы в одной стороне живем, я могу тебя подвезти". Я сажусь к этому молодому человеку. Мой молодой человек не говорит ни слова. Но на следующий день это просто я была в шоке.
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Да, что такое?
Когда мы встретились, это были разборки, это были обвинения, это была крупная ссора, он меня оскорблял, оскорблял этого молодого человека. Это был ужас.
М Ой, ничего себе. М-да, слушай, как, э, звучит очень такое серьёзное событие. И после этого ваша история как-то продолжилась или всё?
Ну, мы с ним, получается, поругались, и вот как раз в тот день д то есть я говорю: "Что всё, ему не надо мне таких отношений, я не могу продолжать", вот. И получается, мы где-то 2 или 3 месяца не общались. Вот, потом я вроде бы как соскучилась, то есть он пришёл, изменился перед 14 февраля как раз, вот, и я его простила, то есть, э, ну, мы поговорили, и вроде бы он всё понял, но потом он вскрыл мой телефон.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно. Так. А, ух ты, да уж, серьёзно.
Да, он вскрыл мой телефон и удалил все мужские контакты, а некоторым написал, чтобы они меня больше не беспокоили.
<laughs> Вот так-так. Вот так поворот. А что ты?
Да. Причём там контакты были такие, там, э, например, "Миша компьютер" или что-то такое.
<laughs> Вася-сантехник, да, понятно, чисто все полезные контакты, да, удалил. Ну, а ты что?
Да, ну, реально.